Oui parce que dorénavant, en fait, heu, quand j déjà, quand j'organise, je prends tout de A à Z, dorénavant. Il y a plus de je fais venir un je passe par untel, je passe par, heu, d'autres conditions, c'est c'est c'est moi. Je prends davantage davantage en je prends plus en charge, heu, mes projets.
C'est-à-dire? Ah, d'accord, OK.
Parce que quand on aide d'autres personnes, faut gérer des égos. Et puis il y a aussi les gens qui parce qu'ils ont sont plus âgés, ils prennent moins au sérieux tout ça, là.
Mmh, ouais, ouais, ouais, c'est clair.
Donc heu, ça m'a vraiment fait réfléchir aussi avec qui travailler, dans les conditions, heu, le D le DJ qui m'a, le lendemain, rappelé, on l'a je l'ai ra moi, je l'ai pas contacté. C'est de lui-même, heu, il m'a appelée.
Ah, c'est de lui même qu'il est venu, heu, bah, oui, il t il avait vu que tu te sentais pas très bien de ça, quoi.
C'est ça. C'est ça donc donc donc ça ça montre aussi beaucoup de choses sur lui. Donc lui, on a retravaillé après, ensemble.
Mouais. Bah, en fait, c'est même lui, il a gagné à être bienveillant, quoi.
Mais le mais le 2e DJ qui exactement et le 2e DJ qui, lui, était plus dans l'arrogance, tout ça, heu, parce que, heu, c'était mon ma 1re soirée, lui, c'est un DJ depuis, ah, bah, c'est terminé, c'était fini.
Mmh mh. Ah, oui, d'accord, OK. Heu, l'humilité, du coup, là, elle était elle était pas là, quoi et c'est important. Et tu penses que c'est important pour réussir dans ce milieu, l'humilité? Ou heu ou au contraire, ceux qui ont, des fois, des égos surdimensionnés, c'est ceux qui y arrivent le plus?
On travaillera plus ensemble. C'est ça. Je p je p Je pense que c'est la clé, l'humilité. C'est la clé de tout, de tout le succès, oui. Celui qui a de l'ego
Ah, la clé, carrément? Ah oui donc c'est hyper important, tu penses? Dans n'importe quel domaine?
dans tous les domaines, faut rester humble, toujours parce que tout ce qu'on a, il peut être enlevé du jour au lendemain.
D'accord.